बिल्कुल सही बात। बिल्कु आपने देखिए बहुत सही बात कही कि
हाँ।
तो देखिये आपने ये जो चीज़ मुझे बताई इसमें आपने बहुत ही सही पॉइंट रेज़ किया और अगर आप इसके अ, आप एक और चीज़ देखिए कि जो हमारी रोज़मर्रा की आदतें हैं ना, उससे भी शायद हमारे अ, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि गाड़ियों के कारण कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
और उसके ज़्यादा अगर आप अब देखे, तो ये भी आप चीज़ के बारे में इसके अलावा भी आपकी नज़र जाएगी कि जो लोग है ना वो नोइस पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखें तो अ, आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग ऐसे-ऐसे हॉर्न लगवा लेते हैं, गाड़ी में कि अगर वो लोग बजाएँगे भी ना तो वो इतना ज़्यादा शोर करता है कि देखिए आम आम हॉर्न से भी वो वही काम करता है कि आगे वाला बंदा अलर्ट हो जाए। पर जो ये नए लोग है ना वो ऐसे अलार्म लगवाते हैं, ऐसी अ, और वो इतनी ज़ोर के हॉर्न बजाते हैं कि शायद उससे सिर्फ एक न्यूसेंस क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग अब तो गाड़ियों के बाहर माइक और स्पीकर भी लगवा देते हैं, ताकि वो रास्ते में हुल्लड़पन मचा सके जिसकी शायद हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है।
हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और जैसा आपने बताया ना आजकल जो लोग हैं ज़्यादा हवाबाजी करने लगे हैं। वो अपनी गाड़ियों में इतने ब मतलब तेज-तेज जो है एक्सहॉस्ट लगाते हैं, साइलेंसर लगाते हैं और उसकी जो है ज़रूरत भी नहीं होती और मतलब जो थोड़ा कमज़ोर दिल का व्यक्ति है ना उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इन सब चीज़ों से। क्योंकि पहले तो आपने देखा होगा अगर हम इतनी ज़ोर से कोई आवाज़ सुनता है तो डर लगता ही है कि क्या आ गया है पीछे से और आप लोग जो है अपनी गाड़ियों में बेफालतू का हूटर लगाते हैं और हॉर्न लगाते हैं तेज़-तेज़। जिससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ज़िम्मेदार बनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हैं ना मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी कर सकती है आम लोगों को। और अगर यूँ ही चलता रहा तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपका क्या कहना है इस पे?
जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही। देखिए जी, जी, जी। बिल्कुल। देखिए आपने बहुत सही बात कही और मैं इस चीज़ में अगर ये एड करूँ कि ना ये सारी चीज़ें हमें ना बचपन से शायद सीखने की ज़रूरत है, है कि नहीं? हम ये चीज़ें ना अब बाद में नहीं शुरू कर सकते क्योंकि जब तक इंसान ग्रो होता है, जब तक इंसान में वो समझदारी आती है। अगर आप उसके बाद उसकी आदतें बदलवाने जाएँगे ना, तो शायद वो बदल नहीं पाएगा। और अगर आप ये चीज़ें बचपन से किसी के मन में डाले तो शायद उसके लिए ये चीज़ें समझना और सीखना आसान हो जाएगा और उसके लिए बचपन से ये चीज़ एकदम सेम हो जाएगी तो उसको कभी ऐसा ही नहीं लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है। है ना? तो अगर ये चीज़ें हम बचपन में किसी बच्चों से शुरू करे, स्कूल से सिखाना शुरू करे कि ये चीज़ों पे ध्यान देना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब शायद चीज़ें बेहतर हो सके। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि हमें बच्चों को इन चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए?
हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।

जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जैसा आपने दिल्ली का उदाहरण दिया ना, तो मैंने भी जो था ना ये आर्टिकल पढ़ा, कि मतलब जो इंसान जो है दिल्ली में रह रहा है और मतलब अगर सिगरेट नहीं पीता है। लेकिन फिर भी जो है ना अगर वो दिल्ली में 1 दिन सांस ले रहा है, तो वो जो है ना 5 से 10 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। तो आप सा तो आप समझ सकते हैं जो है ना पो पॉल्यूशन जो है या प्रदूषण जो है ना काफ़ी मतलब तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश और इससे मैंने देखा है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हो गई है ना, प्रदूषण के कारण जो कि अक्सर
जी। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, जो शायद अभी उस उम्र में होने भी नहीं चाहिए।

जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और आपने काफ़ी अच्छी बात रखी है और मुझे लगता है ना, जो है माँ-बाप की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सिखाएँ, कि मतलब जो है हमें जो है ना आस-पास जो है साफ-सफाई रखनी है और जो है इधर-उधर कूड़ा नहीं फेंकना है, क्योंकि जो है बच्चे छोटी उम्र से ही अगर अच्छी-अच्छी आदतें सीखें, तो आने वाले समय में जो है बेहतर इंसान बनते हैं। लेकिन वही अगर जो हम बच्चों को बचपन से ही मतलब ऐसे छोड़ दें और मतलब कुछ सिखाएँ, तो जो है बच्चे बुरी आदतों में बड़े आते हैं और जो है बड़े होके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उन्हें। तो वहीं ये मुझे लगता है कि पहले तो माँ-बाप सिखाएँ ये सब चीजें और जो है ना स्कूल और कॉलेजेज की भी जिम्मेदारी बनती है, वो काउंसलिंग कराएँ, बच्चों को समझाएँ, कॉन्फ्रेंसिंग कराएँ।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। जी। कॉलेजेज जिम्मेदारी बनती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना कॉलेज में ये जो अ, पेड़ लगाने वाले इवेंट्स हैं ना, ये भी बढ़ाने चाहिए। अ, क्योंकि बच्चे ना इसके बारे में कभी सीख ही नहीं पाते क्योंकि जो बच्चे शहर के हैं, चलिए जो बच्चे गाँव के हैं शायद उनको इस बारे में पता होता है कि चीजें कैसे होती हैं, शहरी बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेड़ उड़ ब उड़ता मतलब बढ़ता भी कैसे है और इसको कैसे पानी डलता है या फिर क्या चीजें उस चीज में लगती हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हर इंसान को समझ आना चाहिए क्योंकि अगर सब मिल के कोशिश करेंगे, तभी शायद चीजें बेहतर हो पाएँगी। जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल और आपसे बात करके और आपने मुझे बताया ना कि जो जिससे हम प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ चीजें सीखने को मिली आपसे, तो आपका जो है ना बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ फिर मिलेंगे।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आशा करता हूँ फिर भी बात होगी और जो आपने मुझे बताया मैं कोशिश करूँगा कि असल जीवन में उसको यूज़ कर पाऊँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
जी। जी, धन्यवाद।